Eto ngayon, siyempre iba na ang ating panahon ngayon. Gaya nga ng nabanggit mo, mayro'n nang madali ng kumuha ng, ah, mga recipe at ng mga hindi lang din siguro sa pagluluto eh, sa modernong panahon natin ngayon. Na makikita mo na lahat online na kung ano yung mga nagte-trending. Paano ka namimili kung anong lutuin ang gagawin mo?
Mm. Mm. Mm. Siguro ngayon dahil kasi siyempre iniisip ko yung budget. <laughs> Malaking malaking factor yung budget. So, yung pinipili kong iniluluto, yung mga mura lang. <laughs> 'Tsaka yung mga madaling madaling bilhin na mga rekado. Kasi siyempre baka yung rekado niyan wagyu. Eh saan ako bibili ng wagyu, gano'n. So, 'wag yun, 'wag yun. So, 'wag 'yun. So yung yung pagpili ko, siyempre yung budget, tapos kung mural yung mga rekado, madali lang bilhin. 'Tsaka yung sa pagluluto, kasi siyempre ay ako kasi wala naman akong oven, wala naman akong microwave. So, kung ano lang yung kayang lutuin sa kalan, 'yon lang yung mga niluluto ko. Pero in terms of kumbaga, kunwari mga teknik-teknik kung gan gano'n-gano'n, tina-try ko pa din siya kasi 'yun nga, mahilig akong magluto. Pero kapag restricted talaga ako, sa budget talaga. 'Yun 'yun ang problema. <laughs>
Mm. Okey, yun siyempre. Mhm. Mhm. <hiccups> 'Wag 'yan, 'wag 'yan, <laughs> 'wag 'yan, wag 'yon, <chuckles> 'wag 'yon. <chuckles> Ah okey. Mhm. Okey. Mhm. Mhm. Oo. Siguro talaga oo, una talaga yung budget eh, 'no, sa bukod sa gusto mo. 'Yong gusto mo naman talaga 'yon na 'yun eh, 'di ba. Kung ano yung ibibigay mong or lulutuin mo. Uy, an ang ganda ng mga naging usapan natin ah. Ako'y natutuwa, pinasaya mo 'ko. 'Yung lalo 'yong sa may itlog ah. Natuwa ako do'n.
Mm. Oo. Mm. Oo nga eh. <laughs> Oo kasi, 'ala, kapag talaga nagluluto ako, dinadagdagan ko na talaga para sa susunod, 'no. Saka sa time din kasi. Mm. So, ayun salamat. Hmm.
<chuckles> Mhm. Sige, paalam ah. Maraming salamat. Ingat ka.

Paano ka natutong ah o nagluluto ka ba? Sino yung unang nagturo sa'yo magluto, ah, pamilya o sa bahay?
<gasps> Ayun. So, ako nagluluto ako. And ang pinaka siguro unang memory ko 'no no'n nagtuturo na magluto sa'kin ay siyempre yung nanay ko, 'no? Kasi, siyempre nakikita ko siyang nagluluto sa bahay, tinatanong ko, "Oh, paano ba mag-gisa ng bawang, sibuyas?" 'Di ba. Yung mga mga umpisa umpisa, gano'n. Hanggang sa ako na yung pinaghahalo niya, ako na yung pinagpiprito niya. Pero maliban sa nanay ko, isa sa naaalala kong nagtuturo sa'king magluto, or specifically siguro magbake 'no? Yung mga naging teacher ko sa TLE nung estudyante ako. Mm. Oo, meron kasi kaming klase nun na baking. So, isang taon na tinuturuan kami. Ta' s, talagang nahilig akong magbake dahil dun sa klase na yun. Mm.
Okey. Mm. Aw, syempre nga naman. Ayan oo. Mhm. Tama. Tama. Mhm. Oo. Ah, baking. Cake. Ah, sa Ayos ah, okey. Ah, magaling. Mhm tot sa bahay nandiyan si nanay. Mga lutong bahay ay lutong pinoy, lutong bahay, 'di ba? Tapos siyempre, nag-aaral kasi estudyante, meron kayong baking lesson. 'Ba maganda, ah, okey yung kombinasyon mo, ah. Talagang mag magiging siksik ang kaalaman mo sa pagluluto, eh. Luto ko din oo, naging siksik din, 'yon nga lang. Anyway, pwede pwede mo ba akong kwentuhan o bahagian ng isang putahe or lutong Pinoy na tumatak o yung unang natutunan mo sa mula sa iyong Inay. At papano mo papaano ba ang pagluluto?
Mm. Oo, mga lutong bahay. Oo. Naging siksik din. <inhales> Mm. Hmm.